Ciao. Ciao, cia ciao. Tutto bene, grazie, tu? <chuckles> Oh, per fortun
Ciao ciao. Tutto bene? Bene, bene dai, oggi è una giornata tranquilla, quindi bene, bene. Ecco. <chuckles>
Meno male, meno male. Non è scontato, quindi quando capitano bisogna tenersele strette. <chuckles>
Eh, esatto, non è scontato, non è scontato. Guarda, io ieri ho avuto una discussione con mia sorella, niente di grave, eh, capita, mhmm, abbastanza spesso, noi litighiamo per qualsiasi cavolata. Ehm, col passare del tempo, abbiamo decretato questa cosa, dove quando litighiamo il giorno dopo torniamo a parlarci e basta. Il giorno dopo ricomincia si ricomincia, quindi è pace. Ecco, esatto, reset. Assolutamente. Però sai, ovviamente questo vale magari per le cavolate, no, quando ci sono conflitti un po' un po' più seri a volte non si sa quando è il momento giusto per riprendere a parlare, eccetera. Tu di solito come sei? Sei rancorosa? Lasci scorrere? Dimmi un po'.
Okay. <chuckles> Okay. Okay. Re reset. Si ritorna alle impostazioni di fabbrica, okay. <chuckles> Certo. Mam <chuckles> Già. Mamma mia. Uff.